Э, эмоциональные списки от чего? От, э, того, что у тебя было написано, и ты перечитывал, и тебе это нравилось, или что?
Новостной. А, ну. А, аф ну, эмоциональная списки от того, что надо что-то записать, то есть вот, э, как, э, зачастую, как это приходит, э, хорошая мысль, а потом её уже не помнишь. Вот то же самое и здесь. То есть ловить вот эти эмоции. М, я могу иногда пройти где-нибудь по улице, и какой-то свет будет, э, закат будет каким-то, а, фантастическим. Если я это сейчас не запишу, то всё, как бы, он уйдёт.
Ага. Мгм. Ну А тебя где-то, э, публиковали или нет? Или это было для определённого проекта?
И для меня важно это делать. Мгм. Да нет, конечно, я там статься. Ну да, например, это соцсеть была, то есть это был "Телеграм". Вот, и, ну, и он как бы прошел, э, закончился, ка как закончился. Вот, а, и, ну то есть, и и в момент, когда я всё это делаю, всё было хорошо.
Мгм, мгм.
То есть я не не чувствовал, что там нет какого-то признания, там, величия и так далее. Нет, то есть я ци ц цели своей я добился, которые ставил перед собой.
Отлично. А ты вот, когда, а, там это был, н наверное, какой-то новостной, ну, не знаю, какой-то канал, да, был. Ты, когда заходил и перечитывал, э, се ну, то есть, свои, э, записи, а какие у тебя эмоции возникали?
Вот, мгм. Мгм. Мгм. Ну да, мгм. Ну, в, э, вот.
Там, когда люди лайкали, наверное, как-то как-то комментировали?
Ну, лайкали, комментировали, ну, э, что-то было. А, ну, на самом деле интересным стало, вот когда вот эти полгода, про которые я говорил, где это было постоянство, а сам стиль письма изменился настолько, что, а, спустя время я мог перечитывать и улавливать те же самые эмоции. То есть подобное случалось только со мной, когда у меня были дневниковые записи, и были, например, влюблённость или какие-то там страдания, всё, которые которые сильные. То есть там с полуслова тебя запускало всё это, а всё-таки в какой-то там назидательной ам, в этой мысли в заметках, а, сложнее передать, но вот когда у тебя устоялся какой-то твой стиль, уже проще это делать. То есть ты сам ловишь, и, ну, если не знаешь, просто: "Что я здесь написал? Зачем я это записал?" То есть как зачастую эти заметки о повседневности.
Ага. <chuckles> Мгм, мгм. А